と、これから、何か学んでみたいとことってありますか？
今も継続的に学んでるんですけど、やっぱり今は、この AI っていうのがすごく発達してきてて、色んな分野で、こう AI を使えるっていうのを知りまして。で、それをもっと深く学んでいきたいなと思ってて、で、一応、こうチャット GPT であったり、こう Google Gemini とかを登録して、ま、サブスク入って、なんか色々挑戦してますね。
はい。 うん、そうですね。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、ほんとですか。もう、じゃあ、サブスクの方にも入られてということだと、無料版じゃなくて、サブスクだと、かなり本格的な感じですね。はい。
はい。 そうなんですよ。 そうですね。特にチャット GPT で、こう、無料版を使うと、なんか制限がかかっちゃうので
はい。 うん。 はい。そうです
なかなか使いにくいなっていうのがありまして。うん。
ああ。じゃあ、制限を無くすっていうことで、ま、サブスクの方を入って、えっと、AI を学ぶというか、使っていらっしゃるということですね。
ですね。うん。特に、この AI 分野って面白いなって思うのが、この音楽を作ったり、あとあ、そうなんですよ。Suno っていうものがあって、結構ね、もうほんとは、す無料でも使えるんですけど、1日数曲は作れるんですよ。
はい。 へ、音楽まで作れるんですか？あ、へえ。 はい。 はい。 うーん。凄いですね。はい。
なんか、例えば、ほんとね、なんか、好きなアーティストのこんな風にして欲しいとかっていうのを希望を入れて、自分の好きな音楽っていうのを、自動で作ってくれるっていうのがすごく面白いのと、あとビデオですね。
はい。 へえ。へえ。 はい。
なんか、プロンプトって言ってコマンドだけ打ち込んだら、ほんとにこう、映画のワンシーンのような、こう、映像も出来るんですよ。
はい。 うーん。 凄いですね。ええ。はい。
うんなんですよね。で、これって、将来的にどうなるのかな？風に考えていくと、個人でショートムービーとか作れる時代が来るのかなって考えてるんですね。
うん。 はい。 そうですよね。なんかその、あの、ね、なんか AI の、あの、俳優さんとか女優さんも、もうなんか本物と分からないようなのがあって、ちょっと前になんか話題になってましたよね。なんか、仕事取られちゃうま、なんで、リアルの俳優さんとか女優さんがね、もう、要らなくなるんじゃないか？みたいな話とかもあったりとかして、でねええ。
うん。 そうですよね。こううんうん。 そうなんですね。ほんとにそういったところで、ま、俳優の需要も変わってくるだろうし、で、なんか、く手軽に、アイデアがあれば、映像に出来る時代っていうのがすぐそこに来てるのかな、と思うんですよ。
はい。うん。 ふん。 ほうですよえ、それで、逆に、まあ、それこそ YouTube とかに載せてしまえば、それで、お金も、はね、こう、か稼げちゃうっていうかってことですもんね。
ああ、うんうん。 そうなんですよね。それが、こう人々に、え、突き刺さればということなんけど。で、今すごく面白いなと思う現象が、プランクビデオっていうんですかね？ほんとに、例えば、こう、カンガルーがいきなり子供をさらったりとか、するとがあるんですね、YouTube とインスタグラムで。
うん。はい。 はい。 はい。 はい。 ああああ、ありますね。
はい、あれって AI を使って作ってるんですよ。
うーん、なんかちょっと、今 AI なのか、本当の画像か分かんないようなのも、ありますよね。うん。
うん。 そうなんですよ。そこって結構、なんて難しいポイントだと思ってて。いつも我々が見てる動画が、実は AI で作ってた、現実ではないっていうこと多々あると思うんですよ。そこまで、こう技術が進化していっている中、ま、それを今学ぶ？知るっていうことが、すごく大切なのかなとは思ってるんですね。
はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 うーん、うん。 はい。 うんうん。なるほど、ほんとに、色々ね、試していらっしゃってて。えっと、お仕事とかにも使ってることはありますか？その AI の、学びの
はい。 ああ、そうですね。私はい、個人事業主で働いてて、ま、副業の一個として、英語の講師をしてるんですね。
はい。 ああ、なるほど。はい。
はい。で、そ、で、ま、生徒さんがよく、グラマーの、あ、まあ、文法の質問を持ってくるんですよ。
うん。 はい。うんうん。はい。
使い方が分かりませんとか、こえどういう風に、なんか説明してくださいって言って、まあ、私自身も分からないところがあるので、もうその時は、もう一緒に調べるっていうことと、チャット GPT とかを使って、こう、何て言うんですか、分かりやく分かりやすく説明するように、あの、出力してもらってますね。
はい。 うん。 はい。 はい。 ううん。 はい。 はあ。じゃあ、もう、ほんとにその質問を、ま、全部をその、チャット GPT に、まあ、回答してもらうわけじゃないですけれども、まあ、その辺こう、案じゃないですけど、そうの作ってもらったりしちゃうっていうことですかね？
はい。 そうなんですよ。例えば、ななさいの男の子が私のクラスに来るとするじゃないですか。7歳の男の子で少しだけ英語を話せる子であれば、7歳児に対して100の日常英会話質問、とかバッて出すと、100個バーって出るんですね。
はい。 はい。 うん。 あ。 なるほど。だからもう
はい、それで、その中から今の状況に適したもの、ただ、「何色が好きなの？」とか、「どんな食べ物が好き？」とか、「魚と肉どっちが好き？」とか、簡単な質問集っていうのを一瞬で作り上げてはい。それをこう、小出しにしてます。
はい。 はい。 うん、ふん。 はい。 うん。 ああ。 うーん、なるほど。そうですよね、まあ、自分でかん100個考えるって言ったら、結構難しかったりしますよね？
はい。 そうなんですよ。で、それをストックしてても、その状況に合わないことも多いじゃないですか。うん。できるだけたくさん出力しちゃって、その中から10個とか選んで、こう、ね、1レッスンだいたい25分ぐらいなので、そういう風な形で使いますね。うん。
はい。 あ、そうですね。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、じゃあもう実際お仕事の方でも、ばっちり使ってらっしゃるということですね。うん。
そうなんですよ。だから E メールの返信っていうのもすごく楽で。
はい。ええ。それも使ってらっしゃるんですね。お。
はい。なんです、E メールをコピーアンドペースで持って行ってそう。で、ベストはそこで音声入力するんですよ。あの、こういう風な質問で、こう、イエスって、あの、肯定で返信したいので、ちょっと案を考えてっていうとバッと出してくれるので。はい。そういうのはすごく便利ですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。はあ。 なるほど、お。で、それが別にこう、的外れな答えには全然なってないってことですよね？
うん。 そうなんです。その、あの、事前情報だけしっかりあげて、あの、登録して登録つうか入力してあげればうん。適度の精度を保った出力していただけるので、すごく使いやすいんですね。で、そこに後で加筆、かしつしゅ加筆修正をか加えることで、なんかね、あの、より良い E メールに作れるんですよ。
はい。 うん。 はい。 うん。 うんうんうん。 はい。 うん。 はい。 うーん、そうですよね。だから全部を自分で、じゃあ、ね、こう、まあ、音声でもいいんですけど、音声でやるとね、まあ、色々時間もかかっちゃったりしますけどね、ベースとか作ってもらえれば、そこで、まあこういう風に自分でしたいって思ったら、変えればいいだけですもんね。
はい。 うん。 そうなんですよ。で、あと、まあ、生徒、まあ、ええと、英語英会話の生徒さんであれば、その、レッスン終わるとメッセージを送るんですけど、それも結構 AI を使ってて。
へえ。 はい。 はい。 あ、そこも AI なんですね。はい。
はい、使う時もあるし、こう、何て言うんですか、その人に特化したメッセージを送るっていうことがやっぱ、リピートに繋がるので。うん、そういったな感じで、こう、なんか音声入力を最近はよく使いますね。うん。
うん。 うーん。 はい。あ、音声入力によって、まあ、そのメッセージを作ったりとか、そういう色々やメールを作ったりとかしてらっしゃるってことですね。ああ、でもですよね。だあの、そうするとね、なんかタイパも良さそうですしね。もう時間もあまりかからなそうですよね。うん。
はい。 そうです。 はい、そういううん。 そうなんですよ。うん。それをどうにか、もうほんとにこう、アシスタント的な役割になってて
あ。 そうですよね。はい。
で、さらに、こうもっといろんな使い方があると思うんですよ。うん。で、そういったところをもっと学びたいなと思って、日々使いながら学習をしてますね。
うんうん。 あ。 はい。なるほど。うーん、あとはなんか、そこの AI いいなって、なんかさっきちょっとすいません、カンガルーの話が途中になっちゃったんですけど、カンガルーの動画って、まあそういう動画を作って、こう、でもそれは AI で作られたものってことですよね？
はい。 はい。 そうなんですよ。カンガルーがいきなり子供の小さい子供をさらっていくんですね。で、それで、おお！ってお父さんかお母さんが追いかける衝撃的な映像なんですけど、カンガルーバージョン、なんか、ゴリラバージョンとか色々あるんですよ。
はい。はい。 はい。 <chuckles> はい。 <chuckles> あ、そうなんですか。その動物が、かわ変わるっていうか、そのさらうん、さらう動物、ささらわれる動物うんうん、はい、そうですね。わ
はい。 そうなんすかね。うん。そう、そうなんすか。 そうなんです。だから面白いなっていうのと、あとはそういうのって分からないじゃないすか、衝撃的なんで。だ、そういった時代に突入してて、あ、それを見極めるために AI を学ぶっていうのも1つ方法なのかなって感じてますね。うん。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、そうですよね。うーん、もう私もなんかそういうの見たことありますけど、AI なのか AI じゃないのかって、すごく判別がしづらいものってあるんですけど、なんか一応インスタとかだとこう、AI のものって AI マークを付けてくださいとかってなってたりしますよね？はい。そうなんですよね。きはい。基本なんか、えええ。インスタの中ではそれをすごい推奨してると思うんですけど、まあ
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。なんかついてるものもありますよね。これは、作りましたよっていう。うん。 ほい。
なんだろう、必ずその、必須ってわけじゃないから、微妙なね、本人のなん申請制みたいな感じになっちゃってるので、そこって微妙だなと思っていてはい。そう。
ああ、なるほど。 確かにそうですよね。なんか努力義務みたいな感じですもんね。
そうですね、そうなんですよ。だから、まあ、良心的な人はもちろん当然やってるんですが、それか、もう、逆に自分は AI クリエイターだから AI で作ってるんだよっていう、なんかある意味そういう感じだと、うん、そこを全面的に出してるのかなと思うんですけど、なんか普通の人だとやっぱ分かりづらいんですよね、AI なのか、AI じゃないのか、はい。
そう。 はい。 そうですね。うーん、特に AI にあまり触れない人が見ると、ほんとだって思っちゃって、そういったことでフェイク動画とかそういったものっていうのは、一般的にこれからもっと作りやすくなっちゃうので
はい。 そうです。 うん。 うん、ですね。
もう、社会の混乱必須ですよね。
うーん、そうだと思います。ちなみに、今ってその、これが AI だ、AI じゃないとかっていう判別とかってできますか？作ったものとか。
うん。 確実なのはできないんですよ。なんでこのビデオが同じようなバージョンがいっぱいあるのかとか。なんかすごく子供なのに英語が上手だったり、こんな言葉話さないんだろうとか、あと何て言うんすか、鳥がいきなり英語を話して
はい。 はい。 はい、うん。 はい。 <laughs> はい。
笑いを取るっていうのがあって、それも面白いんですけど、これも確実 AI だろうなと。
うん。 はい。 <laughs> なるほど、じゃあその画像を見てっていうよりは、状況とか、あまりにもその、ま、現実離れしてるとか、その、今までの経験値とか、けいそうん、そういうので判断されてるってことですかね。
はい。 そうなんですよ。やっぱそこがポイントですね、私が見てる。それ以外あまりないのかなと思ってて。うん、そこが難しいなって思いますね。うん。
うん。 はい。 はい。 そうですね、なんか、確かにね、これが AI なのかフェイク動画なのかとかいうのを、こう、ね、自分で自ら判断しできるようにこう、何かコツとかまあ、何かね、分かってすぐ判断できるようになればね、そういうところに惑わされなくもなっていいのかなって思いますよね。
はい。 うん。 その通りですね。ま、それも含めてこう、まあ、楽しみながら学んでいけたらいいなと思って、日々こう楽しんでますね、そういった機能は、うん。それとともになんか健康ってすごく大事だなと思って、ま、健康に関して学びたいなっていうのと、あとはサプリメントが私好きなんですよ。はい。体に入れるマグネシウムとか、こう亜鉛とかいろんなものがあるじゃないですか。で、そういったものって自分の血液検査とか、ま、尿検査、頭髪検査っていうので、何が足りないかっていうのをこう可視化できる時代に入ってるみたいで。
うん、はい。 ああ。 なるほど、ねえ。はい。 はい。 はい。 あら、サプリメント、あ。はい。 はい。 うん、はい。 ああ、そうなんですね。お、すごいですね。体のその、自分の成分っていうんですか。っていうはい。
はい。 はい。 そうす、栄養素がきちんと足りてるかどうかっていうのを、み自分で確認して、その、必要なサプリをこう取り込んだりはい。けつえきかんさの読み方っていうようなものを、今後学んでいきたいなと思ってますね。
補っうんうん。 そうなんですね。ああ、なんかそれは、なんかそんな時代にきているとは、まあ、ね、ちょっと、結局健康を維持するためにはね、なんかそういう足りないものってあるまあ、自分今ってなんかこう、サプリメントって、自分がこう、疲れてるから疲れに効くサプリメントを飲もうとか、なんかそういう、自分のただの体感なんですけど、そこをもう科学的にできるものがあるってことですね。
うん。 はい。 はい。 その通りなんですよ。そういった科学的に見れるような検査っていうのが発達してきてるので、なんか新しい視点で、こう自分の健康っていうのを捉えて、それを学ぶっていうのが、なんテクノロジーとかすごく成長してるけど、人間ってあまり成長してないなっていうのがあって、そうでそういうので、こう自分の健康をアップデートしていくっていうのが、今のこう生き方であったり、ま、今後学んでみたいなって思うところなんですよ。
う、うん。 はい。 はい。 はい。 うーん。 そうですね、確かに。 うん。 はい。 う、うーん。なるほど、そうですね、なんか健康って身近なことですけどね、なかなかまあ、そのね、うん、まあ、一般的には、運動しましょうとか、まあそういうのとかは聞きますけど、なかなか
ん。 うん。 はい。
自分のことって分かりすうん、分かってるようで分かってないですもんね。だから客観的に見るって、だ自分が健康だと思ってても、実際健康じゃないかもしれないってこともあり得るってことですかね？
そうですね、やっぱりこう数値化してみないと、自分にとって分からないので、まあ、それも1つですし、どういったなんかね、よく寝れないとか、朝起きた時にちょっと体調が悪いとか、まあそういったものってやはりサインだと思うので、そういうのを見逃さずに、まあ健康っていうのを意識していきたいなと思って、こういろんな情報をこう、確認して、こう学んでるっていう感じですね。うん。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うん。 そうですよね。まあ、でも健康の情報っていうのも意外とこう、なんでしょうか、洪水みたいにすごくあるじゃないですか、いろいろ、あの
はい、しかもそれが変わっていくんですよ、毎年とか。なんか新しい発見で、そういったものをキャッチアップしないとダメですね。
そうですよね。あはい。ああ、なるほど。まあね、多分医学がどんどん進んでいったり、そういうのが進むと、どんどん新しいことが分かってきて、こういうのがいいんだよとっていうはないいっていうか、こういうものがこういうのに効くみたいなね、話にはなると思いますけど。なんかね、偽物情報とかもあるんじゃないかなと思うんですけど、これが健康に効くみたいなのとかね。はい。
はい。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
ああ、そうですよね。なんかね、正しい情報を正しくキャッチして、それをこうね、使うというか、それを利用するっていうのがね、大切なことかもしれませんね。特に健康に関して言うと、そういうところがあるかも。なんか、なね、うーん、なんかこう流行りみたいなもあってね、なんか、ん、今はこれが流行ってますみたいな感じ、み誰もがやってみたりありますけどね、そんなことも。うん。はい。今日は貴重なお話、ありがとうございました。
その通りです。うん。 はい。 そうですね。うん。 こちらこそ、ありがとうございました、楽しかったです。